Sí, sí, se supone que las diferentes partes de la casa o del palacio que estés imaginando representan partes de tu memoria. Por ejemplo, puedes decir: "Esta es retención, esta es matemáticas, tal, tal y tal", es así como funciona. Yo diría que la forma en la que tú a retienes información sería como la repetibilidad, ¿no dirías eso?
Ujú. Ah. Sí, definitivamente para mí repetir las cosas se terminan como que grabando muy bien en mi cabeza, ¿sabes? Obviamente entre más lo mantenga, este, o usando, pues, mejor. Eh, también en el trabajo, por ejemplo, hay ciertas cosas que, pues, yo no sabía, las fui aprendiendo y y por ejemplo, hay gente que nada más con ver las cosas las las aprende, no es mi caso, ¿sabes? O con teoría ajá, guau, esa gente sí es muy talentosa, yo no no puedo con eso. Yo yo la forma en la que funciona conmigo, y no sé si es la de la mayoría, me imagino que sí, es hacer las cosas, o sea, tengo que verlo y después tengo que intentarlo ajá, justo. Así como que se me queda más, este, grabado el recuerdo de las cosas. Así sea algo que hagas en la computadora, simplemente ver cómo alguien lo hace, y después yo empezar a poner a la práctica y hacerlo bastantes veces repetitivo, pues sí, se me termina quedando.
Sí. Claro. Ajá. Sí, claro. La memoria fotográfica. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Vivirlo ¿no? Ajá Sí, sí, sí. Claro, claro. Oye, y mencionabas ajá, mm, perdón, mencionabas que haces como, haci o, hacías, o haces como 30 páginas de un resumen, ¿esa es la mayor cantidad de páginas que te has aventado cuando estás como tratando de retener mucha información, o cuánto es lo más que te has aventado?
Sí, yo ahí sí te puedo decir ajá.

No, no, no. Yo yo te digo que como de 30 páginas he hecho como 4 hojas, ¿sabes?
Ah, okey, okey, okey.
Sí, sí. O sea, yo simplifico lo más que puedo, o sea, agarro agarro todos mis apuntes, por ejemplo, para estudiar para alguna materia, agarro todos mis apuntes, me pongo a leerlo y empiezo a sacar de ahí todo lo importante, y todo lo que yo considero importante lo empiezo a anotar en otras hojas hasta que siento que ya recorrí todo lo lo que realmente puede venir en un examen. Y ya a partir de ahí me pongo yo a ver dentro de ese resumen que creé qué puedo todavía comprimir más. Normalmente no es mucho, normalmente ya se quedan casi igual, y, pues, mi método normalmente es de que ya una vez que aprendí bueno, ya una vez que, este, hice todo este resumen, lo intento replicar, ¿sabes? Ahora sí, casi por pura memoria. O sea, lo leo, lo leo, ya sean pasos o sean, no sé, fórmulas, dependiendo también lo que estés estudiando. Y una vez que lo tengo bien, este, estudiado, pues, ahora agarro otras hojas blancas y me pongo a intentar replicar básicamente todo eso que ya resumí para ver hasta sí, porque ahí pongo a prueba inmediatamente hasta dónde llega mi retención y simplemente el estarlo haciendo una y otra vez hace que se quede grabado, ¿sabes?
Ajá. Sí, sí, sí. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ajá. Ah, esa es buena técnica. Sí, sí, sí. Y supongo que cuando no recuerdas algo vuelves al origen, ¿no? Y luego repites desde 0 para ver hasta dónde llegas en o en otro momento. Sí, claro, claro, claro.
Sí, ese es mi castigo, ese es mi castigo, de que si son 3, 4 hojas y me quedé en algo, es de ni modo, te vas otra vez a otras hojas blancas y volver a hacerlo hasta que ya quede bien, este, aprendido. Eh, sé que puede sonar un poco tedioso, pero es efectivo, o, al menos para mí sí, pero funciona, eso eso es lo importante.
Ajá. Sí, largo sobre todo. Sí, sí, sí. Pues, a a mí me parece que tienes bien identificado todo l lo que te ayuda a retener, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿los mapas mentales entrarían como un resumen de lo que estás estudiando?